Então, quando se sente sozinho, o que costuma fazer?
Hum. Quando eu me sinto sozinho, tem várias coisas que eu faço. Uma delas é andar, eu gosto muito de caminhar. Então, eu saio sim. Eu saio na rua sem destino, andando, andando 2, 3, 4 horas.
Uhum. Ah, que ótimo. <laughs> Olha.
<chuckles> Vendo o mundo à minha volta, o pessoal sorrindo e tal.
Você sai com a ideia de vou sair pra ver pessoas ou você sai com a ideia de, ah, vou sair pra respirar pouco?
Ah, vou sair pra me distrair um pouco, pelo menos eu não vou tá sozinho, né. Porque eu vou tá na rua. <laughs>
<laughs> Tô em companhia O povo não sabe que está me acompanhando, mas estamos aí.
Mas Mas, aí que eu me sinto mais sozinho, ve vejo os casais na rua, os o pessoal com os amigos, e eu sozinho, os grupinhos, e eu e eu sem nenhum grupo, sozinho. <laughs>
Sério? Uhum. Mas, por que você é tão sozinho, assim? Você não mora no Brasil, no caso, né?
Não. É porque eu me mudei para o Vietnã faz 2 semanas. Então, eu ainda não tenho amigos e tal, aí eu tô me sentindo bem sozinho aqui.
Ah. Ah. Aí é compreensível. Aí sim.
Aí Sim, minha distração é isso. Sair na rua andando e e ver a alegria de todo mundo. <laughs>
<laughs> Mas vem cá, tu já tentou achar um grupinho? Porque tem muitos grupos, né, online, Facebook, Instagram talvez, de brasileiros no local tal ou estrangeiros do Vietnã. Que aí, talvez você faça amizade. Ou você é do tipo que prioriza a amizade com o povo local e está só esperando a oportunidade certa?
Ah,`as vezes Sim. Sim, eu não gosto muito de estrangeiro na verdade, eu gosto de me enturmar com o pessoal local, só que é um pouco mais difícil. O lugar que eu tô só tem estrangeiro, a parte que eu tô. Eu acho que eu aluguei apartamento no lugar errado.
<laughs> Show. É. Olha, tem que ir para as favelinhas Vietnamita, que tem aquelas tiazinha que cozinha na rua. É, ali tu vai conseguir fazer amizade.
Sim, eu gosto <chuckles> Sim, sim. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que me mudar e tenho que conhecer gente. Não sei, eu tô me sentindo bem sozinho ultimamente e o que eu faço é isso, é andar. Eu ando por horas, 3, 4 horas, sem rumo, tentando conhecer a cidade, torcendo pra alguém me chamar: "Oi, oi, tudo bem? Quer ser meu amigo?" <laughs>
Uhum. Nossa. <laughs> É, mas eu acho que isso vai acontecer, né, você tem que dar tempo ao tempo. Porque, você como disse, tem 2 semanas que você tá no local, já é um local que as pessoas automaticamente te veem e sabem que você é estrangeiro, né, pelo jeito que você é, pela estética, pelo visual, então não tem como negar, né? Talvez se você fosse com fisionomias asiáticas fosse um pouquinho mais fácil, mas sendo brasileiro é o que cria mais dificuldade acho que inicial a isso. Mas
<chuckles> Sim. É, assim. <chuckles> Tô tentando.
você batendo perna 3, 4 horas por dia, você vai acabar encontrando Se você faz no mesmo local, né, essa atividade, pode ser que você encontre sempre as mesmas pessoas e aí começa com aquele tchauzinho, né, como quem não quer nada.
Aham, aí daqui a pouco já já já viramos amigos, né? Todo dia passando ali dando tchauzinho. <chuckles> É o é o que eu tô tentando, né. E
É. Exato, exato. É a técnica, né?
É, e a segunda que me deixa a Eu costumo fazer é andar na praia.
Ah, isso é ótimo.
Ou sentar na praia, relaxar ali, deitar, só que faz 2 semanas que não faz sol. Chuva do <chuckles> Eu não consegui ainda.
Aí. <chuckles> Ai, que triste, ma você tá aí a trabalho ou tá se jogou, digamos assim, né, pra conhecer?
Eu me mudei a trabalho. Eu morava na Tailândia. Aí, morei 2 anos e 0,5 na Tailândia. Aí, eu resolvi mudar pro Vietnã.
Uhum. Oh. Uhum.
Conhecer um lugar novo. Aí, eu vim. Só que, aí aí, eu falei vou morar na praia, num lugar top, tudo mais barato, comida melhor. Só que, aí, duas shema duas semanas de chuva, todo dia. Ainda não vi sol. Ainda não vi a praia, não vi nada. Eu não sei se é a chuva que tá me deixando mais sozinho, mais solitário, ou é o fato de eu não conhecer ninguém. Não sei qual que é a pior.
Ótimo. Uhum. Ou os dois juntos, né? Que são duas coisas maravilhosas. Ma vem cá, você tem algum hobby tipo praticar esporte? Não sei. Algo do gênero?
É, os 2 juntos. <laughs> Sim. Sim, o que me deixa melhor também, quando eu tô sozinho, é jogar futebol, porque eu eu esqueço de tudo. Só penso ali na bola, no campo. É o que me faz esquecer de tudo e me faz bem. E é uma coisa que me desestressa. Eu esqueço de todos os meus problemas e, é um é tipo uma terapia mesmo. Quando eu tô ali, eu me sinto em paz. <laughs>
Ah. Uhum. Legal. Sim. E, nessas suas caminhadas, você não achou ninguém jogando futebol?
É porque igual eu te falei, duas semanas de chuva. <chuckles> Não tem nem ninguém na rua. <laughs>
É, não tem ninguém, né? Não é igual no Brasil que, até debaixo de chuva, o povo tá na rua, né?
É é, não sei nem se tem futebol aqui. Eu ainda não achei nada. Na Tailândia tinha, mas aqui eu não vi nada ainda não. Vamos ver. Eu só vi só vi o pessoal na praia jogando voleibol e tal.
Ai. Ah, é complicado.
Não gosto muito, mas eu vou tentar se sair sol, né? <laughs>
Uhum. É. Se sair sol, sai com a bola ou sai sem bola, né? Viu alguém jogando, pergunta: "Posso jogar com vocês?". Pra ver se faz uma amizade, né? E já ter algo de de comum com um amigo ou um futuro amigo, digamos assim, né? Seria ótimo.
Né? Uhum. É. Sim, vou fazer um cartaz, vou sair na rua, "Preciso de um amigo". <laughs> Vou tentar, <laughs> tentar de tudo.
Uhum, exato. <laughs> Olha, isso eu acho que dá super certo. Tu posta no Facebook e fala: "Você precisa de um amigo? Eu estou aqui".
<laughs> Sair com cartaz na rua mesmo, em vietnamita ainda. <laughs> Vamos ver.
Pode ter certeza. Isso. <laughs> Isso é maravilhoso. E como que você tá se virando com questão de ir pra restaurante, né? Fazer aquelas atividades do dia a dia. Eu imagino, você vai de vez em quando comer fora?
Sim, todos os dias, porque é muito barato a comida, não compensa cozinhar. Cozinhar sai mais caro, né?
É. Exato. Aí, realmente a comida é muito boa e muito barata.
Então, mas Sim, a comida vietnamita não é tão diferente da da brasileira. Tem arroz, tem bife, tem frango, tem salada, só não tem o feijão, mas de resto a gente a gente consegue achar.
Ah, um pouquinho. É. Não, mas vai Os temperos são bem diferentes.
Sim, mas o esse prato com arroz nem não tem muito tempero, só tem o lemongrass, que é tipo, outro tipo, hã, não sei como fala em português, mas tem isso. <chuckles>
Hum. Ai, adoro. Calma, vamos lembrar. É, lemongrass, lemongrass que coisa era?
Lemongrass. <chuckles> Ah, limão limão de grama. <chuckles>
Não. Olha, capim limão, tá vendo limão de grama. Pronto, que é ca o famoso capim limão, só que aquele longo e não aquele que parece uma como se diz, uma menta, né.
Capim limão, oh, você sabe. Sim. Sim, é gostoso, eu gosto muito disso. E aí tem e aí tem o arroz, tem a salada e é muito barato, muito barato, é tipo $1.20 então
Aí, eu também. Eu amo. E nessas ida, você repete o local ou você vai em locais diferente?
Hã, eu tento repetir quando é muito barato. <chuckles> É.
Ah, boa. Ma não consegue fazer amizades nesse local? Não tem sempre um povinho que vai sempre no mesmo ou, nada, né, você vai lá não tem gente porque está chovendo, o povo pega para comer em casa?
É. Eu acho que a culpa é meio minha também, eu não saí muito e, nos lugares que eu fui Ah, não sei, não deu, não tinha muita gente também, talvez é o tempo, o pessoal não tá saindo muito.
Uhum. É, pode ser, né.
É, e
Vem cá, pra você, o fato de estar sozinho é um problema? Porque tem gente que se sente bem sozinho, né?
Ah, é um fato curioso, quando eu tô com muita gente eu quero ficar sozinho, aí eu me sinto mal, e quando eu estou sozinho, aí eu me sinto sozinho e quero estar com gente. <laughs>
Olha. <chuckles> Então, você é o famoso a pessoa que tem a bateria social limitada. Que você gosta da companhia das pessoas, mas uma companhia muito prolongada, acaba sendo um pouquinho exaustivo. É isso?
Sim, é o contrário. <chuckles> Sim, sim. Por isso que eu tive até problema com relacionamento e tal, namorada e tal. Eu tenho uma depois de 2, 3 horas eu quero tá sozinho, eu não gosto de ficar muito tempo com a pessoa. <laughs>
Ok. Ai, <chuckles> super te entendo. Eu sou uma pessoa que eu não me sinto sozinha, né? Então, pra mim, isso é muito difícil, o fato de me sentir sozinho, o fato de querer ter companhia todo tempo comigo, porque se torna uma coisa muito cansativa. Então, você já tem uma vantagem, você tá naquela via de meio, né? Que você gosta de ter companhias em torno de você. Então, vai, se joga mesmo, se joga, tenta achar uma amizade, se joga numa sexta-feira à noite num barzinho. Canta, <chuckles> dança, faz algo para ver se você consegue arrumar uma amizade.
Uhum. Sim, é bem difícil. S <laughs> Vou tentar, mas eu não tô com essa com essa energia toda de antes de ir para o barzinho, de beber, ficar bêbado, brindar com as pessoas, falar com todo mundo, eu não tô com essa energia toda mais. <chuckles> Parece que passou. É, passou essa essa fase na minha vida. Agora eu tô mais tranquilo, eu quero sentar num lugar tranquilo, beber uma cervejinha, comer alguma coisa
Sim. Ah, sem beber. <laughs> Você está com uma vibe mais caseiro então, né? Uhum. Legal.
Não, não igual antes antes.
Vem cá. Você tem alguma estratégia, quando você tá se sentindo sozinho, num dia de chuva? Porque dia de chuva é complicado sair de casa, né?
É, dia chuva é complicado, mesmo chovendo eu saí pra andar hoje, andei umas 3 horas, voltei todo molhado. <chuckles>
<laughs> Olha.
Mas acho que fora isso é ligar para os meus amigos mesmos, meus amigos estão bem longe.
Aham.
É, ligar para eles, conversar com eles. Eu tentei, mas às vezes eu ligo, ninguém me atende. <laughs>
Ah, isso é tão chato, né? Aquele momento em que você mais precisa e ninguém atende.
É. Sim, vida corrida, né? Hoje em dia todo mundo vivendo sua vida, ninguém mais tem tempo para nada. Mas o que me deixa tranquilo é isso, é ligar para os meus amigos, falar coisas de vez em quando, para os meus amigos que estão, tipo, no Brasil ou no Canadá.
É. Acontece. Uhum.
E é isso, <chuckles> é o que eu tento. Fora isso, é comer chocolate, comer chocolate <laughs>
Vem cá, di <laughs> Tanto para quem corre, caminha por 3, 4 horas todo dia, pode comer a barra todinha que tu já queimou ela, né. Sem problema, ótimo isso.
É, assi eu me sinto melhor. Quando eu me sinto sozinho, eu pego um chocolate, aquela barra bem grande mesmo, aquele 90% cacau, e como ele inteiro. <laughs>
Nossa senhora, 90%. Você realmente é uma pessoa que gosta do cacau e não do chocolate, porque é muito amargo. Eu chego cheguei a 85, se eu não me engano, 80 e não consegui comer. Muito amargo. <chuckles>
É. <chuckles> Sim, eu não gosto, mas eu eu que eu tento que ser saudável, mesmo não gostando, na minha cabeça que vai chocolate, então eu vou comendo.
Ótimo. Não é Olha, eu setei a meta. A meta é 75%. <chuckles> Mais do que isso. é um exagero. <chuckles>
<chuckles> Eu vou abaixar a minha. <chuckles> Até hoje eu comi hoje eu comi um e é muito amargo mesmo. Eu vou tentar baixar um pouco, vou tentar 80%.
É. É, tanto tem que ser o que funciona pra você, não adianta também entrar naquela neurose, né, de 100% fit e não comer o que você gosta.
Sim, é muito difícil, <chuckles> às vezes tem que dar uma escapada, não tem como.
É. Exato, vem cá, já teve algum problema, que a solidão virou algo um pouquinho mais sério na sua vida?
Sim, eu estava no Canadá até e no Canadá é tipo, é muito frio, você só trabalha e e eu me senti bem mal, meio bem, como se fosse depressivo mesmo, tipo eu não fazia nada, trabalhava voltava pra casa, trabalhava voltava pra casa até tarde e nevando, um frio. Eu fiquei eu fiquei nisso, bastante tempo, por isso que eu resolvi até mudar pra Ásia. Aí depois disso, eu fui Eu sei que no Canadá você ganha mais, tem uma vida mais confortável, mas eu troquei, eh, eu troquei o dinheiro pela felicidade por isso que eu mudei para Ásia, pra Tailândia, todo dia eu saía, ia nos Night Markets, conhecia pessoa. <chuckles>
Uhum. Sim. Aham. Nossa. Uhum. Porém, né? Isso é ótimo. <chuckles> Vem cá, você já chegou a um ponto que você percebeu que precisava de uma ajuda? Tipo, fazer uma terapia, ou algo do gênero ou não?
Sim, no Canadá eu cheguei até fazer terapia, só que Eu não sei se, ah, eu sou culpado mas, eh, eu pensei que a terapeuta estava me confundindo mais ainda, minha cabeça
Uhum. Sério? Por quê?
Eu não sei, se eu não sei o que que ela falava pra mim, tipo, não entrava na minha cabeça, não fazia sentido o que que ela falava de mim. Então, aí eu resolvi parar, fiquei uns 3 meses e pedi o relatório dela, quando eu vi o rela o relatório dela, tipo, não fazia nenhum sentido para mim tudo que ela falou de mim, mas
Uhum. Ela te viu completamente diferente do que você se sente, né?
Sim eu não não entendi nada. E, tipo eu v eu estava mais confuso com ela então, aí eu parei, <chuckles> aí eu resolvi parar um pouco.
Nossa. E quando você parou, você se sentiu melhor ou deu na mesma?
Eu me senti melhor porque eu parei ao mesmo tempo e me mudei pra Ásia. Eu não sei, se se foi a razão de eu ter ter parado de fazer terapia ou a razão de eu ter mudado pra um lugar novo.
Olha, eu acho que mudar pra um lugar novo, né? Lugar com praia, com vi calor, né? Pessoas bonitas, comida boa. Eu acho que isso ajuda demais, porque muitas vezes o problema não é a pessoa e sim o local em que ela vive.
Aham. Aham. É, sim, mas às vezes a gente muda e muda um pouco a situação, mas depois parece que volta tudo ao normal de novo. Parece que não é lugar, é a gente, é dentro da gente, isso.
Exato. É, e aí se é realmente você, meu conselho seria de arrumar uma outra pessoa pra fazer terapia, pra ver se você se adapta, né. Porque às vezes é a pessoa que tava que não era justa pra você, o profissional que não era justo pra você.
Sim, eu vou eu vou tentar achar outra pessoa.
E arruma um amigo também, viu? Gostei muito de conversar com você, muito obrigada, foi um papo muito agradável.
Eu vou tentar. <chuckles> Agradável Obrigado, foi legal falar com você. Até a próxima, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.